Du, ich wollte schon immer mal 'n Mentor haben, ähm, speziell auf, äh, Finanzwesen bezogen, um mich einfach mal fortzubilden und, ähm ja, so zu werden, wie die wie die Reichen sind, keine Ahnung. Oder einfach wenigstens finanziell frei zu werden. Aber ich habe keine Ahnung, wie man so 'n Mentor überhaupt findet. Hast du da Ideen?
Ja, du, da gibt's habe ich bestimmt 'n paar Ideen. Aber um das jetzt 'n bisschen mehr einzugrenzen, ähm was genau verstehst du unter Mentor? Was was, äh was erwartest du von ihm? Und, äh, welchen na ja welche Intensität, oder wie stellst du dir so 'ne Arbeit mit dem Mentor vor? Hast du da konkrete Vorstellungen?
<exhales> Es sollte irgendwo freundschaftlich sein, glaube ich. Das sollten irgendwie nicht so nicht so, ähm keine Ahnung. Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Mentor irgendwie so wie so wie so, ähm beruflich ist, ja. Also, ich glaube, das muss wirklich 'n bisschen 'n bisschen freundschaftlich sein. Und, ähm, ja, auf jeden Fall, also ich ich brauche jemand, der der Ahnung von Business hat, der mich in meinem Geschäft unterstützen kann und aber auch generell irgendwie dann so, ähm so die Steuertricks kennt oder auch ja, ähm, wie investiere ich, wie, ähm wie wie leiste ich mir 'n Haus und, ähm, w w hm, was weiß ich, Erbschaftsregeln, solche Geschichten.
Okay, das ist jetzt, äh, also sch schon mal inhaltlich 'n großer 'n großer Rahmen. Da ist die Frage, ob's überhaupt einen Mentor, äh, geben kann, der das alles abdeckt? Und die, äh, 2. Frage wäre jetzt aber: „Wie stellst du dir denn so 'n Zusammenarbeit vor? Soll das sehr, sehr intensiv sein? Willst du da gelegentlich immer nach Rat fragen? Oder gibt's äh, willst du Leitfäden, wie man von A nach B kommt oder was ist so deine Vorstellung von dieser Zusammenarbeit mit 'nem Mentor?“
Ich glaube, dadurch, dass ich ja wa wahrscheinlich sehr viel mehr profitieren würde als der Mentor, würde ich das irgendwie, ähm, den den Mentor, ähm, entscheiden lassen, wie viel Zeit der investieren kann. Aber das ist an sich eigentlich 'ne gute Frage, weil, ähm, da habe ich mir jetzt so noch nicht wirklich Gedanken drüber gemacht. Ich habe auch keine Ahnung, wo ob's wie wie ob's da irgendwie 'n Rahmen gibt oder wie die Leute das regeln we wie die Leute das, äh, im Allgemein machen.
Ja, aber ich glaube, das wäre eine der wichtigen Voraussetzungen, dass du dir zum einen mal sehr klar darüber sein darfst, welche wa was sind die Themen? Und was ist dein was ist dein Ziel? Und was sind die Bereiche? Also willst du sagst du, du suchst jetzt 'n Mentor, dass du innerhalb von einem Jahr- keine Ahnung- 'ne Million hast? Nur als Beispiel. Oder suchst du 'n Mentor, der sagst: „Hey, hilf mir mal, mein Business größer zu machen, zu skalieren oder zu starten, oder, oder, oder.“ Das also das sind ja ganz unterschiedliche Bereiche, für die es kein übergrei also vermutlich. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es da vielleicht keinen gibt, aber
Ja.
äh, wenn's den gäbe, ist die Frage, kannst du dir den leisten so diese eierlegende Wollmilchsau, äh, wird da wahrscheinlich auch entsprechende Tagessätze aufrufen. Also, da gibt's halt 'ne ganze Menge Aspekte.
Ja, ja. Ne, also, ähm ich glaube, wenn wir jetzt so drüber reden und du da meinst, dass des ge so Leute gibt‘s gar nicht die alles ab abdecken können, also beim beim Business würde ich auf jeden Fall anfangen wollen. Ja, jemand, der Ahnung vom Geschäft hat und dann auch einen, äh, motiviert, ähm, dran zu bleiben ich glaube, das wäre ganz toll, ja. Aber, ich wäre also ’n ‘n irgendwie so ‘n Personal Coach bezahlen, so das wär wäre jetzt nix für mich. Also, das das wär wäre für mich dann auch kein Mentor mehr, wenn ich da irgendwie jemanden dafür bezahlen würde.
Was ist da jetzt so genau der Unterschied zwischen den beiden? Das das musst du mir noch mal kurz erklären.
Also, in mei im einfach in meinem Kopf ist das so, ähm, so ‘n Personal Coach, ja, der macht‘s halt beruflich, den bezahlt man dafür und, äh, ‘n Mentor ist halt, äh, jemand, der das ist halt irgendwo ‘n freunde freundschaftliches Verhältnis, der dann einfach seine Lebenserfahrung weitergibt.
Ja, das ist 'ne interessante Definition. Ähm. Ich hätte das jetzt anders, äh, aufgeteilt. Aber, äh, d wir wir wir wir schauen ja auf deins, ne, was was du erwartest.
Äh, wi wie hättest du es aufgeteilt?
Also für mich ist der Unterschied zwischen Coaching und Mentoring eher die Art und Weise, wie, äh, interagiert wird. Also 'n Coach ist eher jemand, der dich durchführt und sagt hier: „Wenn du dein Business aufbaust, äh dann“ ich rede jetzt ins Blaue Ah, das sind die Tools. Das ist der Prozess. Erst mal das das das das das. Und, äh, da gehst du so vor, X-Y-Z. Und, äh, wenn du das erreicht hast, dann kommt der nächste Schritt, ne? So einer der dich wirklich
Aha.
führt, ob das jetzt wirklich eins zu eins ist oder zumindest mit 'nem Leitfaden dazu, sehr eng führt. Äh, der Mentor ist eher jemand, der so mit Ratschlägen so de an den du dich wendest, wenn du 'n spezielles Thema hast sagst: „Hey, guck mal, ich habe da 'n Problem. Ich komme hier über diese Hürde nicht weg. Irgendwie stoße ich immer an dieselben Grenzen. Äh, was kann man da machen?“ Das heißt, die Aktivität kommt immer von dir. Und der Mentor gibt dir aus seiner
Mhm.
aus seiner Welt aus seinem aus seinem Wissensschatz, äh, sozusagen, ähm, ja, I Impulse, wie du damit umgehen kannst. Aber die Aktion ist immer bei dir. Also, er gibt dir auch keine Motivation oder sowas, sondern er ist, äh, der, wo du immer hingehen kannst. Und dann gehst du halt wieder und kommst dann wieder, wenn das nächste Thema anliegt. Das ist jetzt meine Vorstellung von Coach und Mentoring
Ja. Ja, genau. Aber da kommen wir absolut zusammen da kommen wir absolut zusammen, ja? Also das ist ge genauso wie du es beschrieben hast, genauso jemand brauche ich.
Okay. Hast du denn schon deine Themen zusammen?
Ja, also, äh, ak aktuell arbeite ich an meinem Business und, ähm ja, <exhales> da da bin ich jetzt, äh, 'n bisschen wieder hängen geblieben. So da könnte ich jetzt mal bräuchte ich jetzt mal 'n Experten, mit dem ich da reden könnte.
Aber was hast du aktuell bin ich in meinem Business. Ähm, sage mir mal, an welcher Stelle du so ungefähr stehst. Bist du am Aufbauen? Bist du am Skalieren? Bist du, ähm, dich am neu ausrichten, oder was ist? Was wäre jetzt der dringendste Bedarf, wenn du sagst wenn da steht jetzt ich habe 'n Zauberer. Ich kann ihn mir hierher zaubern. Was wären so die ersten 3 Fragen, die ich ihm stellen würde?
Hm, was ist jetzt der nächste Schritt, den ich zu tun habe? H also, was ich was ich was ich mache. Ich habe 'ne baue 'ne Community auf, ähm, für 'ne gewisse Branche von, ähm, Freelancern, ähm, die plattformübergreifend arbeiten und, ähm, ja, die können könnten halt 'ne Community brauchen, äh, um sich gegenseitig zu unterstützen und auch, ähm Äh, besser an Aufträge zu kommen ähm, genau und da gibt's dann halt, äh, 'ne Payment-Membership und, ähm, genau so und, ähm, is äh, Discord-Community, so den Kanal habe i den Server habe ich aufgesetzt, ähm, der ist noch nicht ganz komplett fertig. Habe auch meine ersten 3 Leute drin, ähm, meine Kollegen, die ich da schon kenne und d so also, die nächsten Schritte sind dann die Leute nach und nach einzuladen, um 'n bisschen noch Erfahrung zu sammeln. Und dann irgendwann muss ich aber auch laun launchen. Aber ich glaube, der d das der nächst das nächste Ziel ist es eigentlich, ähm die Leute zum Interagieren zu bekommen. Also, irgendwie auch diesen diese diese Community lebendig zu machen. Ich glaube, das ist der näch das ist der nächste Schritt. Und, ähm, da da da bräuchte ich jemanden, der sa der mir sagt: „Äh, wie wie mache ich die g Online-Community lebendig?”
Ja. Okay. Also, das klingt ja schon mal klar fokussiert. Also, das, äh das war ja das hat vorhin 'n bisschen anders geklungen. Also, da hast du so viele Themen genannt äh, wo ich nicht erwarte, dass dir jemand für alle Fragen zur Verfügung steht. Äh, beziehungsweise wenn jemand für alle Fragen zur Verfügung steht, ist die Frage A: „Kannst du das bezahlen” oder, äh, B: „Äh, wie gut ist die Qualität,” ne? Also, es gibt da viele Menschen, die so tun, als ob es von allem Ahnung haben. Aber gelinde gesagt, meistens dann von gar nichts so richtig.
Mhm. Mhm. Ja. Na ja, also ja, ja.
Gut, wie findest du so ‘n so ‘n Mentor, weil das ist ja die Grundfrage ähm, schwieriges Thema, dass, äh, dafür jemand das kostenlos machen will
Mhm.
äh, da hast du schon ‘ne Nebenbedingung, die ähm, ich will nicht sagen, die ist unrealistisch, aber schränkt die Möglichkeiten arg ein
Mhm.
denn das müsste jemand sein, der, hm, für sich, schon genug im Leben steht und sagt: „Ah, ja, klar, ich helfe jetzt, äh, ich meine Passion ist es, kleine Start-ups oder sowas, so ‘n bisschen in die H Hände zu greifen und die ins Leben zu bringen.“ Also, gibt‘s bestimmt, aber b w w wenige, ne? Die meisten versuchen vermutlich von ihrem Business auch irgendwie leben zu können.
Mhm, ja. Also, ich sage mal so, ja, ähm was was ich so mitbekomme über Social Media ist, ähm, dass die Leute netzwerken und zusammenarbeiten, sich gegenseitig unterstützen und da auch irgendwie ‘n freundschaftliches Verhältnis haben. Und, ähm, ganz viel läuft da über Familie oder wenn man sich irgendwo eben he irgendwo kennt, aber, ähm, ich bin da nicht drin so, ich ich kenne eigentlich niemanden und ich würde einfach gern, ähm, so ’n Freundeskreis aufbauen äh, es muss ja noch nicht mal irgendwie jetzt spezief spezieller Mentor sein, aber ich glaube, ich würde gerne irgendwie so in dieses Netzwerk reinkommen und mir, ähm, einfach, äh äh ich würde gerne so ‘n paar reiche Freunde finden. Und, dann wird sich, glaube ich, dann früher oder später da dann auch ‘n bisschen was ergeben. Vielleicht hast du da ’ne Idee?
Ja, die paar ruhigen Freunde müssten aber auch in deinem Bereich unterwegs sein, wo du unterwegs sein willst. Also, von daher, ähm also, ich würde zum Beispiel jetzt anfangen, mir jetzt schon in in Communities umzuschauen, die sich mit so Themen auch befassen. Das muss jetzt nicht genau dein Thema sein, aber schon 'n Thema vielleicht auch Netzwerkaufbau, oder wie skaliere ich das? Wie wie kriege ich wie gestalte ich 'ne größere Community? Die das schon als Thema haben. Dann kannst du ja da schauen wer k macht da welche Beiträge? Weil du erkennst ja an den an den Qualität der Beiträge auch, ob das jemand ist, der da schon tiefer drin ist oder noch vielleicht auf demselben Level ist wie du. Äh, da das wird dann der falsche Mentor sein an der Stelle und so 'n bisschen zu sondieren. Und dann kannst du dir dann auch die Menschen in so 'ner Community, die auch ansprechen. Kannst sagen: „Hey, ich habe da 'n Projekt. Und vielleicht magst du mich da unterstützen.“ Äh, das wäre jetzt so das 1., was mir einfallen würde. Insbesondere wenn es eben
Mhm.
äh, finanziell möglichst klein sein soll.
Aber das ist tatsächlich 'ne tolle Idee, da bin ich dann no noch gar nicht drauf gekommen, ja? Ich habe das bisher eigentlich nur als als Konkurrenz betrachtet, aber im pres äh, es wird ja auch übergreifender, äh, Netz n d s gibt ja auch 'ne Community bestimmt, ähm, wie baue ich 'ne, äh, Netzwerk auf, die Community gibt's gibt's bestimmt irgendwo. Da muss ich nur mal gucken, weil Facebook-Gruppen gibt es w b garantiert. Das ist echt 'ne echt 'ne klasse Idee.
Ja, es gibt bestimmt auch auf Skool oder sowas, ne? Oder auf anderen Plattformen gibt's bestimmt auch so Also, da muss musst dich mal umschauen, äh, suchen und ChatGPT fragen.
Was hast du da gesagt? Was für 'ne Plattform, Skool?
Skool.
Skool, aha, okay. Da gucke ich mal, ja. Also, das das ist äh, das ist super Tipp. Das ist eigentlich genau das, was ich brauche. Ja, da gucke ich mal. Also, vielen, vielen herzlichen Dank dafür.
Ja, b gerne. Also, das war jetzt nicht unbedingt mein mein Expertenbereich. Aber das ist so das, was mir spontan hochkam. Und ich hoffe, dass du da das einfach mal ausprobieren kannst. Aber vielleicht klappt es ja. Also, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen.
Ja, dankeschön. Auf jeden Fall.